そうですね、ほんとにそこの、あの、魚の大群に居合わせたのは、あの、自分だけでしたね。
うん。 うん、ふん。 うわ！なんかすごい、もうその、なんかこう、水の中でこう、興奮して、「誰かにこの楽しさを伝えたい」みたいな気持ちになるかと思うんですけれど、またそれをまた、独り占めできてる瞬間っていうのもすごく贅沢とゆうか
うん。 はい。 うん。 そうですね。ほんとに確かに今おっしゃっていただいた通り、「あ！いや、これすごいよ。なんか誰かに伝えたい、ん、あ、でも周り無人島だから誰もいない」ってゆよな、はい。
ああ、うん。 うん。 <laughs> そう。 そうですよね。うん、無人島でやっぱり普段からあまり人がいないからこそ、そうやって、ね、お魚も安心して、ま、そこがね、お魚の住んでる場所ですからね。私たちがそこにこう、お邪魔させていただいてるじゃないですけれど、逆ですもんね。うーん。うわ、いいですね、ほんとに。ぜへぜひ、あの、ま、なかなかね、そういう機会っていうのはないかと思うんですけれど、またね、すごい、うん、とてもいい経験をされたんだなって、うん、すごいわかります。
うんうん。 はい。 うんうん。 そうですね。 はい。 まさしく、そうですね。はい。 うん。 はい。 そうですね。 うんうん。 はい、まあ、ほんとになんて言うのかな、こう。まあ、「海の世界って、なんかほんとに違う世界が広がってるんだな。なんか自分はそこに行くと、なんか人間ってこう、頂点に立ってるようなイメージがあったけど、全然お客さんで、お邪魔させてもらってるんだな」っていうような、なんかちょっと謙虚な気持ちに、あの、なりましたね。
うーん。 うーん。 うん。 はい。 うーん。 そうですね。 うん、ほんとに、うん、その通りだと思います。で、私たちがね、まだまだ知らないすごい海の世界って、あの、とっても広いところに広がってるんだなっていうのが、うーん、すごい今のお話聞いて、うん、思いました。
はい。 うんうん。 そうですね。 はい。

そうですね、大体こう20センチから30センチくらいですかね。
うーん。や、そんなに大きな魚ではなくて、やっぱり色とかも鮮やかなんでしょうね、きっと。
なのでうん。 はい。 そうですね。シルバーと黄色のミックスみたいな感じでしたね。
うん。 ああ、全部じゃ、お魚の種類は似たよう似たようなというか、同じ種類がこうこう、群れで泳いでいるっていう感じでしょうか？
うん。 そうですね。他にもあの、いろんな魚がま、熱帯魚とかそういうのも点在してたんですけど、そこで、ま、自分が、ま、感動したのは、その、ま、一種類の大きな群れでしたね。
うん。 うん。ええ。 うん。 ええ。 おお。 ええ、先ほどもおっしゃってましたけど、何百匹、なんびゃんひゃくにひゃくどころではないような数ですか？うわ、ええ。
はい。なん そうですね。はい。もう何千とか、ん、しかすると万いってるのかなっていうような大群でしたね。
へえ。<chuckles> <chuckles> うわ、すごいです。じゃもうほんと水の中に潜った瞬間、もう周りは全部魚っていう感じ？
はい。 そうですね。ほんとにこう、自分を中心に、こう、マンダラじゃないですけど、円を描くように、あの、ぐるぐるあの、回って、ちょっとこちらの様子を見ている感じではい。
<chuckles> ええ。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 うわ。 ああ、うわ、すごいですね。え、その時、その魚にこう取り囲まれるような状況になって、こ怖いとかは思わ思いませんでした？
うん。 はい。